Oke, kayaknya aku tuh memang perlu saran sih, gimana caranya buat menenangkan diri aku nih, Kak, gitu kan. Karena, eh, di era ekonomi ini gitu dan aku juga memang bekerja i di dunia startup ya, Kak, gitu, di mana kan kalau dunia startup emang aku tahu aku baca cerita juga banyak banget perusahaan-perusahaan IT atau teknologi itu yang sekarang itu sedang melakukan lay off massal gitu kan. Contohnya kayak yang aku tahu tuh kayak Google terus Meta juga kan melakukan, eee, lay off massal karena ya sekarang ada kecanggihan teknologi yang cukup signifikan yang membantu banyak pekerjaan manusia gitu kan. Nah, di saat itulah aku sampai saat ini tuh aku kayak berpikir kayak, "Aduh, aku nanti perusahaanku kena lay off nggak ya?" Gitu, atau, eee, aku sampai tanya-tanya teman atasan-atasanku gitu loh kayak, "Kak, ini perusahaan baik-baik aja nggak ya keadaannya atau memang lagi ada isu nggak, Kak, ya, Kak?" Gitu. Betul-betul aku cari sampai sedetail itu loh, Kak, karena aku saking takutnya gitu loh, kayak kepikiran berlebihan, "Apa aku, eee, bakal kena ini ya, apa kena ini yang" ya, aku kalau lihat dari diriku sendiri sebenarnya kemampuannya juga enggak bagus-bagus banget gitu, Kak.
Boleh. Mhm. Oke, kenapa? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Wow, mhm. Iya. Wah, aku pengen kasih tahu dulu nih, kalau sebenarnya yang kamu rasa itu wajar ya, ketakutan, kehilangan pekerjaan. Dan yang pastinya rasa cemas berlebihan ini adalah 1 efek di mana kamu mendapatkan informasi yang sebenarnya masih, mmm, kamu konsumsi dari media sosial dan itu wajar banget kok, kamu punya rasa ketakutan gitu ya. Tapi, eee, aku mau nanya dulu nih, kamu udah berapa lama di situ nih emang?
Oh, gitu. Mhm. Boleh boleh. Eee, aku tuh udah kerja di perusahaan ini, eee, di tahun depan tuh udah mulai 4 tahun ya, Kak, dan itu cukup lama banget kan gitu, yang sebenarnya aku kayak, eee, sebelum-sebelumnya sebenarnya aku udah coba ditawarin di perusahaan startup yang lain gitu dengan gaji yang lebih lagi gitu kan. Cuman ya, karena aku saking cinta dengan perusahaanku, dengan posisiku saat ini gitu kan, aku lebih kayak berpikir, "Ya udah tahan-tahan dulu tahan-tahan dulu tahan tahan dulu," gitu kayak masih punya per berpikiran kayak, "Oke, perusahaanku nanti bakal lebih baik lagi, keadaan bakal lebih baik lagi, ekonomi bakal lebih baik lagi," di situ aku yang kayak, "Aduh, gimana ini?" Tapi tetep aja gitu ya namanya perasaan nggak bisa dibohongin ya, Kak, kayak, aduh aduh, aku cari-cari di platform pekerjaan kayak di Glints, di LinkedIn semuanya aku cari-cari, dan kayak tetep aja gitu kayak susah banget buat cari pekerjaan yang cocok sama diri aku gitu loh, Kak.
Wow, lama ya. Mhm mhm. Oke. Mhm. Mhm. Betul, betul sih. Mhm. Nah, kamu kan udah pernah dapat tawaran nih dari, mmm, kantor lain nih, kamu udah pernah konfirmasi lagi nggak sih, kalau tawaran itu apakah masih available atau udah tertutup nih?
Kalau aku lihat di, eee, pro apa, kayak profil perusahaannya ya, Kak, itu sebenarnya udah tutup ya gitu kayak, wah, itu ya, iya, Kak, itu aku bi makin takut banget gitu kan kayak, "Gimana ya aku?" Gitu kayak sebenarnya aku kayak pengen mentertawakan diriku sendiri kayak, "Kenapa dulu enggak diambil sih?" Gitu, tapi
Mmm, makin takut kamu dong kamu ya? <laughs> Oke. <laughs> Tapi kan tutup juga.
iya, tapi ya tutup juga. Jadi kayak, "Aduh, gimana ya tapi ya udah deh," aku bilang, "pasti ada jalan," gitu. Nah, aku yang kayak agak cemes cemasnya tuh di situ loh, Kak, gitu.
Iya iya iya. Eee, berarti cemasnya tuh apa sih yang yang paling mengganggu kamu? Apakah, mmm, takut kehilangan penghasilan itu udah pastilah ya atau ada hal-hal lain nih?
Iya, pasti. Oke, jadi kan sebenarnya aku tuh, eee, saat ini posisi ku tuh punya 4 peran ya, Kak, jadi, eee, seorang istri, jadi anak juga, yang mana aku tuh jadi seorang anak tuh, menanggung beban bukan jadi tulang punggung ibuku juga, jadi, eee, apa ibu juga, dan wanita karir, gitu kan. Nah, sebenarnya yang aku paling takutkan itu kalau misalnya sebenarnya gajiku ini adalah bisa membantu perkekonomian keluarga, gitu loh, Kak. Jadi kalau misalnya aku nggak punya pekerjaan, aku tuh harus, eee, merombak lagi semua-muanya, dan bahkan aku tuh nggak punya tabungan gitu loh, Kak.
Mhm. Oke. Mhm, paham sih, paham. Mhm. Oke. Wah, nggak papa, tenang aja kok, maksudnya kamu, mmm, karena kamu sandwich generation dan kamu nggak punya tabungan, bukan berarti itu menutup rezeki yang akan datang ke depannya kok, menurutku ya. Dan, eee, kamu kan udah coba nyari-nyari nih, mmm, di Google, Glints, dan lain-lain nih, tapi kamu udah, eee, dapat belum pekerjaan yang tepat misalnya pekerjaan freelance atau pekerjaan remot yang bisa kamu kerjain dari jauh gitu kamu udah, eee, melihat ke arah sana belum sih karena kan arahnya sekarang udah ke sana nih?
Oke. Heeh heeh. Iya iya, betul. Oh, emang bisa ya, Kak, kalau misalnya pekerjaan freelance? Karena ya, aku tuh punya concern juga gitu loh, Kak. Jadi, eee, aku kan umurnya udah tua nih, ya mu bukan tua sih mungkin lebih ke udah mau umur 30an di mana kalau umur 30an ini kan, bukan jadi umur yang banyak dilirik sama HR sama hunter-hunter, eee, pi apa people operation gitu kan, jadi aku kayak merasa emang masih bisa ya, kayak aku ikut freelance-freelance, cari-cari tambahan kayak gitu masih bisa apa ya, Kak?
Mhm. Oke. <laughs> Hmm, oke. Oke. Nah, kabar baiknya karena sekarang, e era AI itu udah canggih gitu ya dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya tuh nggak ada jadi ada. Nah, kamu tuh bisa loh ngelihat peluang-peluang lain selain pekerjaan kamu role atau jobdesk pekerjaan kamu yang sekarang gitu ya. Jadi mungkin kamu, mmm, belum terlalu jeli kali melihat keyword atau kerjaan yang available tuh seperti apa. Nah, saran aku sih mungkin kamu udah mulai bisa lihat nih, eee, peke pekerjaan-pekerjaan remot kamu bisa searching dengan dengan ha e apa namanya dengan keyword, eee, AI mungkin atau mungkin, mmm, kerjaan remot yang bisa kamu lak eee, kamu e coba gitu ya, eee, apply dan itu kan ada kualifikasinya nih, nah, kamu tinggal samain nih, dengan kualifikasi kamu kira-kira masih masuk nggak sih dan dari requirement-nya apakah masuk akal atau enggak, kan nggak ada salahnya juga kan untuk nyoba? Nah, kamu udah pernah, mmm, lihat ke arah sini belum sih?
Mhm, iya. Oh, gitu. Oke. Iya iya. Belum, Kak, karena memang aku, eee, masih kayak fokus cari pekerjaan yang, ya masih kayak nine-to-five gitu, 9-5 karena ya sebagai seorang ibu yang sibuk ya Kak gitu. Jadi kayak aku belum tahu tuh kalau ternyata ada pekerjaan kayak gitu. Biasa kalau pekerjaan kayak gitu enggak melihat umur ya Kak?
Mmm, oke. Nah, bener pekerjaan tuh biasanya nggak ngelihat umur bahkan itu based on ini aja ya, eee, apa kualifikasinya misalnya ada kualifikasi tertentu tapi biasanya umur nggak jadi masalah juga kok gitu yang penting kamu bisa menyelesaikan task-nya dengan baik dan bagus gitu dan bukannya lebih bagus ya kamu bisa kerja remote kamu bisa ngurus anak juga gitu kan bisa jadi ngurus rumah juga gitu maksudnya di rumah jadi lebih fleksibel waktunya gitu ya. Dan e banyak yang bisa kamu dapetin gitu. Jadi saran aku sih kamu mulai rapihin, nih, untuk profil kamu di LinkedIn gitu ya di berbagai macam platform dan kamu bisa lihat kualifikasinya apa aja sih buat hal-hal kayak gitu. Nah, kalau kamu belum ngerti kan banyak tutorial atau kamu bisa cari-cari di Google-lah ya untuk hal kayak gitu tuh prosesnya gimana, apa aja yang dibutuhin, siapa tahu kamu bisa dapetin pekerjaan ini sambil kamu masih jalanin pekerjaan yang sekarang, nih. Jadi suatu saat nanti pekerjaan yang itu mungkin layoff kamu kan udah punya backup, nih, sekaligus berarti kan ada dua penghasilan bisa kamu tabung, nih, penghasilan satunya buat nanti kalau layoff kamu udah punya tabungan dan kamu udah punya pekerjaan sampingan ini gitu loh.
Iya iya, betul, betul banget. Oke. Oke. Oke. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu, oke oke oke, aku bakal coba sih sarannya itu karena awalnya tuh aku kayak merasa nggak pede gitu loh karena umur aku udah bukan umur fresh graduate lagi ya Kak gitu kan, bukan umur yang muda lagi gitu kayak emang ada ya orang yang mau terima umur aku umur mau 30 apalagi ibu-ibu punya anak lagi. Oh, ternyata kalau pekerja remote enggak kayak gitu ya. Nah terus, eee, untuk yang pekerjaan remote itu kalau pake bahasa Inggris ada eee, banyak nggak sih Kak maksudnya kayak aku kayak ekspektasinya apa aku harus belajar bahasa Inggris juga walaupun sebenarnya aku bisa bahasa Inggris dikit-dikit sih Kak.
Mmm. <chuckles> Iya, sih aku paham. Mmm. Nah, sebenarnya kalau pekerjaan remote itu, mmm, kamu diharapkan bisa untuk level basic aja sih untuk bahasa Inggris gitu ya. Dan sebenarnya enggak, mmm, gak sedikit juga ya perusahaan-perusahaan luar tuh yang memang tertarik dengan, mmm, kemampuan kita sebagai ini ya sebagai orang Indonesia gitu. Jadi, eee, kamu cuman cukup jeli untuk melihat peluang itu aja sih menurutku gitu ya, dan biasanya level basic-nya tuh kayak cuman buat kontak-kontakan di email gitu ya untuk, mmm, apa, eee, mengisi sifatnya administratif aja gitu ya tapi iya, cuman hal-hal itu aja jadi kamu bisa pelajarin banget kok kalau menurut aku sebagai ibu-ibu gitu ya kamu jangan ngerasa gak pede, nih, banyak loh hal-hal yang bisa kamu explore dari situ dan dan gak dikit juga loh gak maksudnya gini, gak sedikit juga perusahaan yang ngegaji kamu tuh bisa mungkin melebihi dari gaji kamu yang sekarang loh.
Oh, oke. Oh, iya iya iya. Mmm, oke, sih, emang biasanya kalau yang kayak gitu ya Kak, eee, la sekarang tuh banyak peminatnya nggak sih Kak? Karena ya kayak sekarang, nih, aku kan sebelumnya kerja di perusahaan IT kan yang awalnya perusahaan IT, wah, banyak orang banget berbondong-bondong untuk masuk perusahaan IT dan akhirnya keadaannya kayak this ekonomi gitu kayak ekonomi saat ini, malah banyak yang startup-startup teknologi yang, eee, pada di-layoff gitu kan termasuk ya mungkin amit-amit itu kemarin tahun kemarin tuh perusahaanku juga melakukan layoff gitu, semoga tahun ini enggak ya Kak gitu. Nah, apakah di itu juga bakal terjadi atau enggak ya, karena aku takut banget loh Kak, kalau misalnya ternyata udah terkenal, freelance nih, gitu nanti aku yang kayak tersisihkan lagi apa gimana ya Kak?
Mmm. Betul betul. Kalau menurut aku ini adalah efek dari shifting, ya eee, shifting, eee, perubahan zaman gitu ya. Jadi yang pasti sih kamu jeli aja karena nggak setiap orang, nih, bisa tahu dan bisa ngeliat ternyata ada pekerjaan kayak gini gitu. Nah, dengan kamu update gitu ya kamu tahu perkembangan, mmm, pekerjaan khususnya di LinkedIn di job-job yang tersedia di online gitu ya. Nah, kamu akan tahu, nih, arahnya ke mana dan dengan kamu tahu arahnya kamu bisa belajar skill baru yang memang nanti dibutuhin. Jadi, di saat nanti berubah lagi zaman, nah, kamu udah siap karena kamu udah tahu mapping ke depannya tuh kayak gimana gitu sih saran aku.
Oh. Mhm, iya. Iya. Iya iya. Oh, oke oke, aku paham sih. Jadi kalau aku udah mulai dari sekarang dan terus misalnya nanti di masa depan ini pekerjaan freelance itu banyak banget peminatnya, aku tuh udah termasuk dalam jajaran yang profesionali profesional gitu ya, Kak, ya, dan tahu apa yang harus aku lakukan. Iya sih aku paham banget dan itu pasti bakal banget ngebantu aku buat terus di-hire di-freelance dan dapet pekerjaan remote itu juga ya Kak?
Iya. Betul banget, karena semakin sering kamu meng mau melakukan pekerjaan remote nanti kan portofolio kamu semakin banyak, dan kalau kamu apply lagi di perusahaan lainnya itu akan meningkatkan, eee, probabilitas kamu akan dipilih lagi gitu sih. Jadi, jangan patah semangat. Kamu semangat terus untuk cari peluang, aku yakin kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, nih.
Iy Oh, iya. Oh, iya, sih, iya, bener banget tapi ya tetep aja Kak aku tetep malu udah ibu-ibu gitu Kak kan, terus juga udah punya anak gitu di situ sih Kak. Tapi pasti aku semangat sih, makasih banget ya Kak untuk sarannya aku pasti bakal coba dulu, nih, buat cari-cari sekarang banget, nih, aku bakal coba cari di platform-platform pekerjaan terkait pekerjaan remote dan freelance ini sih Kak. Makasih banget ya Kak.
Sama-sama semoga saran aku ngebantu ya, sampai jumpa!